O partito. Ciao cara, come va?
Ciao, come stai?
Bentrovata, bene, bene. Tu, tutto bene?
Sì, ottimo, ottimo. Di cosa parliamo oggi?
Niente allora, io sai, b ehm, c come d mi sembra di ricordare da che ci siamo sentiti già, no, mhmm, diverse volte che anche tu sei come me, sei lontano da da casa, no. Ma non, mhmm, così per diciamo in m m maniera estemporanea, no, per una vacanza che poi ti torni, no. Ehm, vivi pro vivi fuori, no?
Ah-ah. Sì, esatto, esatto. Mh-mh. Sì. Sì. Sì. Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì, bravo, esatto, esatto, esatto, es hai detto ben
Sì, come me. Ehm, e quindi questa cosa ah beh, cioè se penso che è una cosa che ti dà che ti dà cioè che lo fai volentieri, no, quindi è una s una tua scelta libera, nessuno ti ha costretto, no, però comunque però comunque penso che almeno quello succede a me, no, ehm. Che comunque, mhmm, mi manca comunque, no. Anche se sto bene se s mi manca stare lontano da casa, no. Sì. E quindi, ehm, però comunque nella stessa cosa sono sono anche contento, no, di essere d di vivere questa mia vita qua in questo momento, no. Poi dopo più in là si vedrà. Dio Dio Dio d Dio vedrà.
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, capita, ci sono momenti, sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Concordo. Sì. Certo, concordo.
Ehm, perché c'è qualcosa che fai, così di particolare per pe pe pe
Mh-mh.